Entendi, mais delicado né, tu entende mais assim, né.
É, mas pet não tem, bicho de estimação não tem.
Enfim. É, tu teria que entender se são os teus gatos ou se é em geral, entendeu assim, porque é é uma situação delicada que tu está me trazendo em relação ao ao à posição dele, né, ele já está deixando claro pra ti que ele não gosta.
Certeza. Exato. E foi interessante ele ter dito é não só ele deixou que não gosta, mas pra mim isso soou muito estranho ele querer que eu não tivesse gatos, porque para eu não ter gato
Se é seguro eu não sei dizer tá, nem tu acho que você sabe dizer, né, mas É estranho isso.
eu tenho que desfazer dos meus, né.
Isso ele está querendo ou eles ou eu.
É, foi mais ou menos isso que ele fez.
É, foi isso, né, o recado é esse, é isso que eu estou entendendo, me corrige se eu estou entendendo mal, mas é isso que ele está te dizendo, né. Pois é, aí você mexe muito com a seguinte. O num primeiro momento te pareceu um pouco ciúme, te pareceu assim te, pelo que tu está me trazendo, né, na relação você com os gatos versus ele. Agora tu está me trazendo um outro componente, ele está deixando claro: é, são eles ou sou eu. Ele já está indo para essa caminho aí.
É, é não, não, sim, sim, ele fez exatamente isso. Ou eles ou eu. Uhum. E eu não estou gostando muito disso.
É, porque está indo para um caminho meio radical assim, entendo eu de de escolha.